Nice. Oo, 'no, iba kasi 'yung mabait sa mabuti ano at totoo talaga sasabihin, 'di ba, sasabihin sa 'yo kung mali ka talaga. Gets kita diyan, sang-ayon ako na 'pag 'yung kaibigang totoo, ah, sasabihin niya kahit madis-appoint ka, basta ma-correct ka lang niya. Yes. Um, meron ka bang ano, parang experience na ganyan na, uhm, kaibigan mo na parang, uhm
True. <laughs> Mm. Oo.
hindi naging totoo sa'yo or kaya kaibigan mo na naging totoo sa'yo na kahit medyo tagilid 'no, 'yong medyo masakit ang sasabihin niya, sinabi niya pa rin sa'yo para ma-correct ka?
Mm. <clicks tongue> Ako ano, eh, siyempre overtime, 'di ba, sabi nga nila habang tumatanda ka lumiliit na 'yung circle na of friends mo. Kung dati punong-puno 'yan, kaya mong punuin ng isang court, minsan lampas pa. Pero ngayon parang konti nalang hindi dahil masama 'yung ugali mo
Correct. Mm. Mm. Oo. <laughs> True. True.
<laughs> pero ibig sabihin, natutuyo ka na. Kasi alam mo, naranasan ko minsan, hindi naman 'yung hindi nagiging totoo, isa na rin 'yung hindi totoo. Pero <gasps> ah, meron akong isang kaibigan dati na tuwing magkakasakit siya la may sakit kasi siya lagi, hindi ko alam bakit? Alam mo 'yung nag lagi nak lagi nako-confine. Alam mo, dumating sa point na ako laging nagbabantay sa kanya sa ospital. Tas may mga may isang pagkakataon na siya pala ay nagpa alam mo 'yun, nagpa-abort.
Hmm. Grabe yung immune system niya, ah. Mm. <chuckles> Kawawa. Hmm. okey. Oh, no! Hmm.
Hindi ko alam. Alam mo, ako nagbantay, nasa driveway ako ng ER. At the end of the day, imbes na pasalamatan niya ako, alam mo sinabi niya kumuha daw ako ng pera sa coin purse nya. <laughs>
Oh. <laughs> Waley. Diyos ko 'day. Hmm.
Kaloka si akla. Sabi ko talaga, "Di sana pala kumuha nalang ako ng pangkain ko dun," sabi ko talaga. 'Yung walang appreciation. Tapos alam mo, dumating 'yung time na ano, nagagalit pa siya sa akin, hanggang sa dumating na ako sa point point na parang a ayoko na 'tong kaibigan kasi hindi siya healthy. Ah, hindi naman ako nanghihingi ng kapalit kasi ako 'yung tipo ng kaibigan na kung wala akong maitutulong tulong na i pinansiyal sa'yo, 'yung presence ko 'yung ibibigay ko sa 'yo, ganun ako eh.
Oo. Totoo, totoo. Diyos ko. Hmm. Mm. Ay true. Oo 'no, 'yung minsan kasi ano, eh, ah, presence talaga matters, 'no. Though minsan 'yun pa ngayon mas importante. Pero ngayon nga, eh, kung hindi mo natin mabigo 'yung mga kaibigan natin, sila naman, 'no, kadalasan, 'no? Binibigo tayo at pinagbibintangan ka pang kumuha ng barya. Ano? O, huwag siyang ganyan, bintangero siya, pero pero Pero ito naman, since napagtanto mo, 'no, ayan sa mag na ano na <clicks tongue> um, kahit sa dinami-daming effort mo, meron talagang mga hindi totoong kaibigan. Paano mo naman hinaharap kapag ayan, napagtanto mo na hindi pala totoo 'yung friendship niyo?
Totoo. <chuckles> Bwisit, 'no? <laughs> Oo. Oo.

Oo. Totoo ikaw pa rin 'yung 'di ba, ang ang weird na parang iisipin mo kakampihan ka ba ng mother no'n kung sisiraan mo siya? 'Di ba? At saan kaya nagmumula 'yon? At bakit ano, 'no, bakit ganon pa rin siya sayo? Pero pa ang unti-unti, ah, habang nire-reveal mo 'yung mga nangyayari parang natutuwa ako nag friendship over kayo, ah. <laughs> Ka kasi parang parang maling-mali talaga Maling-mali talagang tiniis mo. Pero ito naman, sige. Move on tayo sa mga friend na hindi naman na hindi talaga nakakabuti sa atin, hindi totoo. Meron ka bang friend na ano na ano naman, ah, napatunayan mong totoo? At paano mo naman nasabing totoo?
<chuckles> Oo. <sniffs> <laughs> Oo. Mm. Ah, oo. Kasi alam mo <gasps> nung January naghiwalay kami ng ex ko. Tapos meron akong friend na sobrang tagal na siguro mga <gasps> more than 10 years na 'yung friendship namin magkasama kami sa work dati. Tapos, <sniffs> ah, lalaki siya. Pero alam ko na part siya ng L-G-B-T-Q plus plus plus.
'Yan. Oh, no. Mm. Okey. Ayan, okey safe safe 'yan, safe. Mhm.
SPF PA plus plus plus plus. <laughs>
Yes. Correct. Oo. Lahat ng letters ilalagay talaga dyan, oo. Hmm.
True. Sabi ko ano hindi pero alam mo hindi ko 'yon sinabi sa kanya na alam ko na, na may partner siya, ganyan. Tapos Oo ito na January, 'di ba, naghiwalay kami? Ang tagal namin 'di nagkita dumaan ng pandemic, na lift na ang E-C-Q, kung ano anong Q. Alam mo hindi kami nagkikita. One time, February nagkita kami kasi sabi ko, "Kitain mo ko brokenhearted ako." ganyan. Kita kami sa Binondo.
Okey. Ah, 'yan okey sey e. Mm. Ah. Oh. Hmm. Oh, 'yan. Hmm.
Oo. Magfo-food trip dapat kami. Alam mo ginawa namin? Bumili lang kami ng sugarcane na drink, <gasps> tapos umupo kami sa gilid ng poste nagngangangal-ngalan kami dahil brokenhearted din pala sya.
Oh. Ayan, oo. <chuckles> Oh, no. Oh!
Oo. Sabi niya sa akin, "May aaminin ako sa'yo."
Oh, ayan.